No, no, ma infatti guarda, meno ma ma p se se quello lì non mi non non magari se ne fregava e non mi correva dietro, io non lo so, cioè sarebbe stato veramente 'na giornata da incubo. Mamma mia.
Eh, infatti m'hai fatto ricordare domani che devo portare il ehm, uno dei miei computer, perché devo cambiar la ventola.
<chuckles> Ah, okay. Ah e io invece mio devo cambiarlo proprio perché è quasi morto. <sniffs>
Sì, sì. Eh, ah, infatti anch'io stavo p ehm, bravo, bravo, perché anch'io stavo p pensando di prendere uno, però stavolta lo prendo qua schermo 14, magari un 840 G10 magari se lo trovo dell'HP, spacca. Della, ehm, z ehm, questo è una tipologia nuovo comunque di HP. Sai tu come fai a capire HP nuovo dal vecchio? Sai il il disegno dell'HP proprio fatto in una maniera nuova? Sì, si, mi sembra che l'hai notato.
Mh-mh. Certo. Ah-ah. Mh. Ah, certo, certo, sì, sì.

Esatto. E, quindi all'inizio
E quindi c'era qualcosa nel man cioè nel cibo?
No, è un qualcosa, non lo so, di di virale. Comunque quando capita a qualcuno che ha questa inf infezione virale, dopo te la trasmetti anche toccando banalmente del cibo, come dici giustamente tu, o è è un casino. Infatti, all'inizio sentivamo tipo qualcuno che diceva: "Ah, c'è qualcuno che sta male." Ma sembrava capito un po' una cosa così d vo vo voc vocio, no, di corridoio.
Mamma mia, che casino. Mh. Mh. Mh.
E, poi invece l'ultima sera, che il giorno dopo dovevamo sbarcare, ehm, abbiamo cominciato a sentirci male sia io che mia moglie.
Mh. Addirittura.